อ๋อ จะแอบให้เพื่อนมาช่วยแน่ ๆ เลย วางแผน อะไรอย่างงี้ ยัง
ไม่ใช่ เนื่องจากว่า ถ้าเกิดว่าเพื่อนจะมาอะ เพื่อนก็จะบอกว่า "มาแน่นะ มาแน่นะ เพื่อนจะมาแน่นะ" ถ้าสมมุติว่า รู้ว่าเพื่อนจะมาวันที่ สมมุติวัน เพื่อนจะมาวันที่ สิบเจ็ด
อืม ก็จะรีบเด้งขึ้นมา เออ
ใช่ เราก็จะมีแรงฮึดในการที่จะทำบ้านให้สะอาดขึ้นมาเลย
เพราะว่าอายเพื่อนใช่ไหม? <chuckles> เออ เออ เป็นคนมีแผนการดีนะ เออ อันนี้ก็อีกเป็นตัวอย่างหนึ่ง เวลาที่แบบว่าเกี่ยวกับเนาะการทำความสะอาดบ้าน ขี้เกียจกันทุกคนแหละ <chuckles>
ใช่ อายเพื่อน <laughs> ใช่ ใช่ ไม่งั้นก็จะแบบว่า ไม่ทำเลย ก็จะแบบว่า "เออ มันก็อยู่ได้หนิ" จริง ๆ มันอยู่ไม่ได้ แล้ว <chuckles>
เออ เข้าใจ เข้าใจเลย แล้วอย่างเงี้ยยังมีเหตุการณ์อื่นไหมคะที่แบบว่า เอ่อ แบบขี้เกียจมากเลย แต่ก็คือต้องแบบ ต้องฮึดสู้ลุกขึ้นมา อะไรเงี้ย?
ต้องทำใช่ไหม? ต้องฮึดสู้ อะไรเงี้ย ก็มี แต่ส่วนใหญ่อะเราอะจะเป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนอื่นเนาะ เหตุการณ์อื่นอะเราเอามาผูกหมดเลยนะ หมายความว่าเอามาผูก กับ กับ Deadline ที่มันเกี่ยวข้องกับคนอื่นอะค่ะ
เออ ๆ มีไหมอะคะ? ก็คือเป็น คือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ตัวเองฮึดสู้เหรอ? อุ๊ย
ใช่ ๆ ก็อย่าง ยกตัวอย่าง เช่น สมมุติว่า เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ยอม เขาเรียก ต้องทำงาน เขาเรียกพาร์ตไทม์อะ
เออ ๆ ๆ อา ค่ะ เกิดอะไรขึ้น?
แต่ว่าไม่ยอมลุกขึ้นมาทำสักทีหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย แบบ โอ๊ย แบบ โอ๊ย ไม่ทำดีกว่า โอ๊ย เหนื่อยวันนี้ไม่อยากทำ ใช่
อื้อฮือ ขี้เกียจจะทำไรอย่างเงี้ย เออ ๆ แล้วทำยังไงคะ? ตอนนั้น
ก็ ก็นั่งดูว่า มันใกล้จะถึงวันเกิดเพื่อนคน ไหน
ทำไมอะคะ?
ก็จะได้หาเงินไปซื้อของขวัญให้ เพื่อน <chuckles>

อืม ๆ ๆ อะ ถามหน่อย ใช้เวล ใช้วิธีซิกแซ็กมาเยอะแล้วในการกระตุ้นตัวเองให้ฮึดสู้ตอนแบบ ขี้เกียจเนาะ อยากรู้ว่า มี มีเหตุการณ์ไหนที่แบบว่า อุ๊ย ลองกระตุ้น ลองฮึดสู้แล้ว แต่คือแบบ กลายเป็นแบบ ขี้เกียจกว่าเดิม <chuckles> คือหมดไฟไปเลยอะ เออ มีไหม?
ก็ตาก อื้อฮือ อืม ค่ะ ค่ะ มี <chuckles> เยอะมาก เยอะมาก อย่างเช่น
เล่าให้ฟังหน่อยสิ
ก็จะมีเรื่องอ่านหนังสืออะ แบบว่าต้องสอบ ตอนสอบเนาะ มหาลัย อะไรเงี้ย เออ ก็ ก็รู้ เคยรู้สึกว่า อุ๊ย เราอะจะมา one night miracle two night miracle ตลอดมันก็ไม่ดีอะตัวเอง มันแบบว่า นู่นนี่นั้น อะไรอย่างเงี้ย ก็เริ่ม ๆ กลายเป็นว่า เริ่มอ่านหนังสือแบบพยายามที่จะแบ่งเวลามาอ่าน สมมุติ วิชาเนี้ย ฉันจะต้องอ่านทุกวันพุธ
อ่านหนังสือ อ๋อ ต้องสอบ อา ๆ ๆ เป็นยังไงคะ? อืม พยายามแบ่งเวลาจัดตารางแล้ว อา แล้วเป็นยังไงต่อ?
แล้ว ใช่ วันอังคารอ่านวิชานี้ วันจันทร์อ่านวิชานี้ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม?
อา
ผลว่ามันเครียด มาก
เครียดกว่าเดิมใช่ไหมคะ? พอวางตารางตัวเองแล้ว
ใช่ มันแบบว่า โอ้โฮ แล้วพอยิ่งถ้าสมมุติว่า วันจันทร์วางตารางไว้แบบเนี้ย แล้วทำไม่ได้อะ โอ้โฮ ร้องไห้เลยอะ แบบว่า ทำไมเราทำไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง ๆ ที่ เอ๊ะ ถ้าใช้ one night miracle ชีวิตก็ไม่ต้องเครียด ขนาดนี้หรือเปล่า?
อืม อืม เข้าใจ เข้าใจเลย เนี่ย ก็กลายเป็น ไม่ ไม่อ่านเลยใช่ไหม? <chuckles>
เออ แย่ลง กลายเป็นว่า เทอมนั้นที่ ใช่ เทอมนั้นที่ตั้งใจอ่านแบบทั้งเทอมอะ กลายเป็นว่าตอนสอบอะ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะสอบได้ดีขึ้น